Olha, hã, eu tô passando por uma situação agora de um fim de relacionamento, que foi muito recente, e eu estou com uma certa dificuldade em em seguir em frente, sabe? Em deixar o meu dia um um pouquinho mais alegre e eu gostaria de, ser ouvido e receber uma opinião ou outra, assim, do do que eu poderia fazer pra melhorar.
Aham. Uhum. Uhum. Sei. Claro, claro, tô aqui pra te ouvir.
<sighs> Então eu estava no res obrigado. Eu estava num relacionamento que durou mais ou menos 3 anos e durante esse relacionamento, corria tudo bem. A gente tinha um relacionamento muito saudável, era muito bonito, respeitoso, nunca faltamos, nunca faltamos respeito um com o outro. Sempre as coisas foram sempre muito muito bem durante o relacionamento. No início, eu não queria relacionamento com com esse rapaz de jeito nenhum, porque eu estava bem comigo mesmo, e queria aproveitar a minha vida, não queria ninguém no meu pé. Mas ele insistiu tanto, tanto, que eu acabei aceitando, hã, entrar nesse relacionamento, né? Depois de pra aí uns 5 meses da gente conversando e conversando e e e e se envolvendo, sabe? E eu acabei aceitando. Que eu já estava começando a gostar dele também, então eu me permitia isso. Então, durante esses 3 anos foi um relacionamento, como eu disse, muito bom, muito respeitoso. Hã, a princípio, não tinha nada de de anormal nesse relacionamento, mas um certo dia, hã, me lembro que foi até num sábado, eu estava eu estava ali conversando com ele normal normalmente, e eu tinha uma entrevista de emprego. Eu saí dessa entrevista de emprego e eu percebi que ele não estava assim tão tão normal, como costumava. Tão presente, exato. Hã
<chuckles> tô aqui pra te ouvir, pode falar. Aham. Uhum. Uhum. Sei. Uhum. Hum. Sei. Uhum. Certo. Hum. Tão presente. Hum, uhum.
E eu perguntei: "Olha, se passa alguma coisa? Eu tô sentindo que você tá estranho e tudo mais". Ah, então ele disse: "Sim, se passa". Eu: "Então, o que que acontece?" Ele disse: "Eu quero terminar". Isso por mensagem, por Instagram.
Ah! Balde de água fria assim?
Exato. Ele disse que queria terminar. Eu perguntei o motivo. Ele simplesmente disse que eu já não era mais o mesmo, que eu não proporcionava, assim, tanta felicidade mais pra pra esse relacionamento, pra ele em si, e que ele queria testar outras coisas, ir pra pra outros caminhos. Foi isso e pronto.
Uhum. Ah. Nossa! E como você ficou quando você ouviu essas palavras? Porque imagino que foi uma surpresa, né, você falou que estava tudo bem e aparentemente não estava, né.
Sim. Exato, foi foi um baque assim gigantesco. Primeiro que eu fiquei sem reação, eu fiquei e juro que eu fiquei pra aí uns 2 minutos olhando pra tela do celular e vendo aquilo e não acreditando. Exato. Ah, depois que eu consegui voltar a mim, que eu respondi, ele só disse: "Olha, eu posso passar aí na sua casa pra pegar as minhas coisas?", porque ele deixava basicamente quase todas as roupas aqui. Estava estava decidido, e ele até pediu pra que eu não tivesse em casa pra que ele viesse buscar as coisas deles, porque ele não ele não queria me ver.
Hum. Uhum. Em choque. Ah, foi por mensagem. Nossa! Uau, ele estava decidido. Nossa. Ah! Ah. Nossa.
E exato e eu, tipo Exato. E eu: "Ok, vem vem buscar, eu vou pra o quarto, ou vou pra a cozinha e você vem e pega as coisas, enfim". Ele veio, pegou as coisas e partiu. E isso já faz pra aí eu acho que 1 semana que isso aconteceu, que esse término aconteceu e depois disso, parece que eu ando sem rumo, sabe, ah, me sinto um pouco triste todos os dias não não tenho vontade de de sair, ir pra academia, ah, fazer os meus hobbies. Eu sinto que eu tô bem, bem, bem pra baixo. Ah, não sei, qual qual dica que você me daria pra pra levantar um bocadinho esse astral? Que você acha que eu deveria fazer, assim?
Sim. Hum. Aham. Hum, sei. Uhum. Hum. Hum. Hum. Uhum. Olha, pra começo de tudo, eu sinto muito que isso aconteceu com você, ninguém merece, hã, ser terminado dessa maneira, não foi legal, acho que precisa ter uma transparência, ah, das duas partes, né, infelizmente, não houve na da dele. Ele com certeza deve ter os deve ter tido os os motivos dele. Hã, mas olha, é normal você sentir, eh, essa sensação de estar pra baixo, desmotivado, porque houve um rompimento, né? Um rompimento, seja ele, hã, de amizade, de namoro, de emprego, de do do que for, afeta as pessoas, porque agora você tá entrando numa fase da sua vida, onde aquela pessoa não vai mais estar presente, e uma pessoa que você amou muito, que você compartilhou muitos momentos bonitos e de repente "puff", a pessoa dec decide desaparecer. É claro que é, e você vai ficar um pouco confuso, desmotivado, pra baixo, triste, isso é normal tá, todo mundo passa por isso. Então você pode fazer o quê? Acolher a sua dor, chora o que você tem que chorar, te tira o seu tempo de descanso, se você quiser conversar sobre esse assunto 1000 vezes com as pessoas, converse até não sobrar mais, sabe? É importante você a abraçar a sua dor e não ignorá-la, porque se você ignorar a sua dor e a sua tristeza, pode ser que ela se acumule e ela volte num momento que não seja legal, não seja propício, ali no futuro e pode virar uma bola de neve, entendeu?
Sim. Exato. Sim. Exato exato. Exato, ah, isso que você disse, realmente, é super verdade de a gente não não tentar abafar o sentimento, porque uma hora ele vai aparecer, já me aconteceu várias vezes de outros sentimentos de reaparecer em horários improváveis, mas, tem sido bem, mais bem, puxado, ah, conseguir aguentar essa essa tristeza, assim. Ah, eu não não essa tristeza não é, não chega a ser uma depressão, graças a Deus, mas é uma tristeza que tem se mantido ali e principalmente a minha autoestima acabou bastante. Eu me passa 1000 coisas pela cabeça, sabe? Porque o motivo que ele me deu, eu sinto que não foi verdadeiro, eu sinto que que não é esse o motivo que do do término do relacionamento. Então, na minha cabeça, já que não tá esclarecido, já que eu si não sinto verdade nesse nesse motivo, a minha cabeça vai criar um motivo e ela tá criando vários, sabe? E tem puxado pela
Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Sentido. Hum, abalada. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, uns pensamentos ansiosos ali, né? Hum.
Sim, exato, tem puxado pela minha autoestima. Eu tenho, ah, acabado comigo mesmo mentalmente, sabe, tipo, tenho dito pra mim mesmo que eu não não sou tão bonito assim, que é por isso que ele terminou o relacionamento, que eu já não tenho, assim, o corpo tão bonito, tão perfeito como ele gostaria. Eu eu sinto que eu tenho pegado toda a minha existência, a o meu sentido de viver, e tenho jogado pra ele e tenho, ah, modulado da forma como ele quer que eu que que eu seja, ele quer que eu me sinta, e eu sinto que isso é muito errado, mas eu não consigo sair dessa desse ciclo vicioso de que de, eh, me autodepreciar. Eu sei que a culpa não é minha, eu sei que ele terminou por pelo motivo dele, seja lá qual for, mas, nesse momento, eu não consigo tirar esse esse motivo da minha cabeça. Essa essas questões, sabe, porque isso não se faz com ninguém, isso não se faz. Eu tenho acordado ansioso.
Uhum. Hum. Uhum. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Aham, uhum. Sim, olha Olha, muitas vezes as pessoas têm manias de achar que as tragédias que acontecem nas vidas delas, hã, tem a ver com elas e muitas vezes não, as vezes, hum, ma as pessoas terminam porque não não é você. Às vezes é ela.
Sim, sim, exato.
É, talvez ela não esteja mais na mesma vibe que você, talvez ela esteja buscando algo melhor pra ela. Não é que você é mais feio, você é mais gordo, você não não não cabe mais na expectativa, não, às vezes, o problema tá mais nela do que em você e só para te consolar nenhuma dor é eterna.
Espero mesmo que não que dói.
Nada é eterno. <giggles> Sim, sim, sim, sim, claro. Nenhuma dor é eterna, tá. Hã, tudo passa, até uva passa, eu gosto de fazer essa piadinha, tá pra aliviar o clima <giggles> que tudo passa, até uva passa. Então assim, abrace a sua dor, sinta o que você tenha que o que você tem que sentir, processa os seus sentimentos, isso acontece com todo mundo. Leva tempo? Leva, mas quando você abrir a porta e sair pelo outro lado, você vai ver como você vai tá mais forte, mais resiliente. Quando isso for acontecer de uma próxima vez, você já vai estar mais preparado, você vai atrair pessoas melhores para a sua vida, porque você também vai ser outra pessoa, né. Você tá passando por uma transformação, entendeu?
Que isso tem doído e tem doído bastante eu Exato. Exato. Exato. E esse é realmente meu objetivo, é conseguir ser outra pessoa, não ser o mesmo o mesmo que eu era antes. Porque aqui tá uma oportunidade de eu crescer, aqui tá uma oportunidade de eu descobrir novos projetos, novos hábitos, descobrir um novo eu, sabe? E eu tenho esse consciência disso, eu tenho consciência de que de que eu posso melhorar muito, muito, muito, muito! Mas nesse momento eu tô tristezinho e é como você disse, eh, eu tenho que me permitir sentir essa tristeza, hã, eh, pra ela não vir depois. O que eu tenho que ter consciência é de não ficar nesse lugar, não me permanecer nesse lugar por muito tempo, porque dói, dói muito. Não tens noção de do quanto.
Uhum. Sim. Uhum. Sim, cla Uhum. Hum. Uhum. Sim, sim. Ah, eu imagino. Mas olha, é importante, além de você processar os seus sentimentos, não deixar, hã, isso virar uma bola de neve. Então, se você tem hobbies, por exemplo, se você gosta de ir na academia, não sei, puxar ferro, fazer um yoga, hã, sair para correr, ver o mar, algo assim, não abandone esses hobbies porque você vai precisá-los neste momento, certo? O autocuidado, o autoabraço, o amor, você é a única pessoa que pode se dar o amor neste momento, então, não deixa de fazer isso tá, é muito importante.
E Sim. Sim, exatamente. Se Exato. Você está completa completamente cheia de razão. Eu tenho mesmo que levantar dessa cama, sair desse quarto e fazer meus exercícios e as minhas trilhas, era uma coisa que eu gostava tanto, que eu era tão apaixonado de fazer.
Pois é, então, talvez esse seja um momento para você voltar e re se reconectar com esses seus hobbies e essa parte de você.
Exato, tá completamente cheia de razão. Eu eu vou mesmo fazer isso, sabe? Acho que eu vou levantar dessa cama hoje eu vou botar minha roupinha de academia. Vou fazer a minha trilha, está ali no meio da natureza, que é a, é é isso que eu preciso, sem sombra de dúvidas.
Hum. Hum. <laughs> Levante e sacode a poeira, como diz Ivete Sangalo, poeira, levantou poeira. <laughs> Olha, desejo boa sorte. Espero que dê certo. Nenhuma dor é eterna, e você merece todo o amor do mundo. Espero que você melhore, tá bom.
<laughs> Sim. Exatamente. Olha, eu eu que agradeço por esses conselhos maravilhosos. Foi um prazer gigantesco falar com você e pode ter certeza que você deixou meu coração bem mais quentinho agora tá bem, muitíssimo obrigado pelos conselhos.
Ai, que bom, fico feliz, boa sorte aí, até mais.